ああ、なるほど。
まあ、めちゃくちゃ先入観ですけど。はい、なるほどなるほど。はいはい。
<laughs> え？でも、お友達とこう、みんなでなんか花見をしようとか、だから、お酒は飲まなくてもいいけど、花見しようとかって話にはなりませんか？
はいはい。 いや、なんないですね。自分はその文化ないです。
ああ、ほんとですか。あら。
うーん、なんすよね。
なんかみんな、別にお酒飲まなくても、あの、桜の木の下でみんなで、おしゃべおしゃべりじゃないけど集まろうとかね、なんか若い人はある感じしますけどね。
はいはい。 はい。 はいはい。 ああ、もしかしたら自分がないタイプなのかもしんないです。なんか、それこそ自転車で通るぐらいでいいかなっていう。
<laughs> ああ。なるほど、じゃあ、おふ
あとは、まあ、海外の友達が来たりしたら、まあ、見に行きますけど、それ以外だとなかなか桜見に行こうっていう誘いはないっすね。
うん、うん。うんうんうんうん。 ああ、ほんとですか？うーん、ま、そこはけっこう、いろいろ温度差があるってことですね。はい。うーん。
うん。 はいはい。 そうっすね、はい。 で、5月は
5月は端午の節句だから、子供の日で、おとこいのぼり飾ったり、男の子は、すその、武者人形というのでしょうか？あの、ね、お人形とか、あと兜か、兜を飾ったりしますよね？はい、で、かしわ餅を食べる。
はいはい。 うーん。 はいはい。 ふんふんふん はいはい、兜ですね。なんかごがつのお祭りとかって実家にありました？
はい。 5月？
はい。 なんか、子供の祭りみたいなんはあんまないっすか？
うーん、なないで。 ああ、子供の祭りはないと思います、特別には。ありました？
うーん。 あったような記憶もうっすらあります。あとなんか
ああ、はい。
餅食べますよね？ちまきみたいな。